Ah é, se ela levou relativamente de boa, talvez ela também já estava com um pensamento desse tipo.
E a gente se assim, a gente se esbarrou muitas vezes na vida, ao longo de muitos anos. De uns 10 anos aí de solteiro, a gente se esbarrou muitas vezes, e muitas vezes a gente acabava indo embora junto e ficava junto aquela noite e depois a gente ficava um tempo sem se falar de novo.
Uhum. Uhum.
E nesse tempo a gente conversava muito: "E aí como é que está a vida e tal?". E ela falou: "Pô, realmente eu também estou aproveitando muito e já, poxa, está tranquilo mas é difícil, eu não quero namorar agora porque só tem cara babaca e não sei o quê e tarará". E a gente trocava essa ideia na boa, tipo, beleza, deitado na cama depois de um rolê, ok.
Uhum. <laughs> E aí, acabou que você casou com ela depois com os depois e teve filhos? Ah, seria seria uma uma história perfeita, né, de cinema.
Não, não, não, não. Segui minha vida. É, então, eu lembro que quando a gente terminou eu falei assim com ela, falei: "Cara, se se a gente se encontrar daqui a 10 anos, que é o meu projeto de vida, daqui a 10 anos eu quero casar. Eh, se for com você, pô, vai ser a história perfeita, mas se não for, cara, te desejo tudo de bom, quero que você seja muito feliz, eh, só desejo as melhores coisas da vida para você". E ela rolou a mesma coisa para mim e assim seguiu. Então, assim, não
Hum. Uhum. Legal. Aí o tempo passou, 10 anos depois, você queria casar e ter filho, qual foi o sinal prático, assim, financeiro, emocional, saúde, que pesou na sua decisão? Agora está na hora.
Exatamente, eu vivi 10 anos Isso eu Então, eu vivi 10 anos de um solteiro convicto, sabe? <laughs> De verdade, 100% não tenho nada para reclamar, eu vivi
<laughs> Cem por cento solteiro. Um relacionamento sério com a solteirice.
Comigo mesmo, eu sempre fui muito fiel. E aí e eu sou até hoje, hoje eu já sou casado, mas eu sou fiel ainda. Sim!
<laughs> É importante, ser fiel a nós mesmos.
Claro. E assim eu vivi aquilo que eu me propus. Nesses 10 anos, eu conheci muita gente legal que eu tenho certeza que seriam ótimas esposas, sabe. E eu não segui essas relações para frente, porque ela ainda não estava no meu timing. E quando eu fiz não estava pronto. Quando eu fiz 30, eu conheci uma pessoa, e aí tomei uma pegadinha, achei que era, me envolvi demais, me me entreguei totalmente porque na minha cabeça era o universo conspirando para mim, porque eram os meus planos, 30 anos, pronto.
Uhum. Entendi, você não estava pronto. <gasps> Eita. Sim, 30 anos, pessoa certa, vai vamos casar e ter filho. E aí?
Exatamente. Fiquei com essa pessoa e foi muito frustrante, a gente terminou, foi um término muito conturbado e blá blá
Ai.
E aí passou, falei: "Ah, quer saber? Não vou ficar pensando nisso, e tal". E passou, não sei, 1 ano e tal, 2 anos, talvez, é.
Sinto muito. E aí o tempo passando os seus planos estavam
É, eu tinha é quando eu conheci essa pessoa eu tinha 29 para 30, então, quando eu tinha uns 30 e meio eu a gente terminou. E aí passaram os 2 anos, eu acho, e aí eu conheci minha esposa. Eh
Hum. E estava ainda dentro do seu timing? Qual era o seu timing, assim?
Meu timing era casar com 30 e ter filho com 35.